Ah, para sa'kin talaga ayun kasi, ah, 'yon talaga 'yong lugaw na una namin natikman tapos, ah, minsan kasi nagta-try din kami kumbaga parang, ah, 'pag naglilibot kami ayan, magkakaibigan kami, dumadayo kami sa, ah, iba't ibang lugar ng basketball. Ah, minsan kasi may mga naglalako 'yong mga naka-bike, 'di ba. So, parang tina-try din namin 'yon, ah, tapos parang, eh, 'yong isa naming kaibigan, pero, ah, 'yong isa naming kaibigan parang, ah, walang preno 'yong boses niya kaya, "Ay mas masarap pa do'n kay aling ano, 'di ba?" Parang dire-diretso oo, nasa nadidire-diretso niya kaya minsan ayun nga, masama 'yong titig s titig sa kaniya ng nagtitinda ng lugaw kasi, ah, kumbaga parang do'n siya kumakain, pero, ah, iba 'yong sinasabi niyang mas masarap, 'di ba. Kaya nga. Pero ayun sa'min, ah, so far naman lahat ng lugaw na natikman namin, ah, do'n talaga 'yong parang hinahanap-hanap namin. Ayan.
Oo. Oo. Ah, okey. Ah, nasasabi niyang gano'n. <laughs> Oo. Oo. Napagkumpara pa, gano'n. 'Yon talaga, eh, parang binabalik-balikan niyo talaga siya. Pero may pagkakataon ba na parang gusto niyo gayahin 'yong gano'ng klaseng lugaw? Kasi siyempre, 'di ba, may pagkakataon parang gusto mo gayahin na parang gano'n 'yong lasa, 'yong amoy niya. May pagkakataon ba na parang tinry niyo rin na parang subukan?
Tama ka diyan. Oo nga. Ay oo, may bale may time na, ayan pumun ah, medyo malaki na kami, ah, nagka-college na kami, kumbaga parang, ah, nagka-ayaan kami na, "Uy, parang nami-miss ko 'yong, ah, lugaw ni aling ano," parang ganiyan. Tapos, ah, sasabihin na talaga namin 'yong mga, ah, ah, se-search namin 'yong mga requirements ay 'yong mga ingredients, 'di ba, parang ano oo, 'yong paano talaga 'yong proseso, kung ano ba 'yong mga sahog. Kasi kadalasan 'yong mga oo, 'di ba? Tabi 'yong mga tamang proseso talaga ng pagluluto. So, na-try namin, pero ang kinalabasan parang hindi siya gano'ng kasarap kasi parang oo, 'di ba, parang maraming kulang, eh. Pero ayun, inubos naman namin kasi no choice kami. Kumbaga parang bumawi na lang kami sa sahog, ayan, dinagdagan namin ng mga fried garlic, 'yan kalamansi, paminta, 'di ba. Tapos parang nilagang itlog na lang para kahit papaano is maubos talaga 'yong lugaw na ginawa namin.
Mm. Oo. Baka ingredients sa ganiyan. Mm. Ah, 'yong mga recipe niya, gano'n. Mm. Hindi gano'n kasarap. Mm. Oo. <laughs> Mm. Mm.

Mm. Maganda naman 'yang nabahagi mo at totoo naman din talaga na puwede rin nga naman din iugnay 'yan sa ganiyang klaseng lugaw. Eh, sa ano naman, inumin, ganiyan, mayro'n ba tulad ng mga gulaman, kaya mayro'n ka bang parang hindi malilimutan na natikman mo na isang, ah, inumin na ganiyan. Na parang okey para sayo, na binabalik-balikan niyo din, ganiyan o ikaw mismo?
Oo, 'di ba? Hmm. Ah. Sa'min 'yong ano, ah, sa'min 'yong isang soft drinks talaga na gusto namin 'yong Pepsi Blue. Kumbaga 'yong, ah, ano kasi niya, 'yong itsura tapos 'yong lasa parang kakaibang soft drinks talaga, eh. Tapos 'yong isa pa do'n is parang nagbu-blue talaga 'yong labi mo, 'yong dila mo, pero 'yon nga lang sa mga generation ngayon parang wala na 'ata siya, phinase out na 'ata, tinanggal na. Pero para sa'kin 'yong isa 'yon talaga sa mga hinahanap-hanap din namin sa mga karinderya, sa mga, ah, bakery kasi minsan do'n talaga nagbebenta ng mga gano'ng kakaibang soft drinks, eh. Ayan, lalo na 'yong mga makukulay, oo.
Ah, tru mm. Oo. Wala na. Oo. Bale, 'yon naman. Mm. Sabagay nga naman 'no. Kapag ganiyang bata ka mahilig ka nga naman din sa mga makukulay at nagiging masaya ka do'n, gano'n. Eh, sa luto naman sa b
Kaya nga. Tama. Pero nahirapan din kami diyan sa ano, umpisa kasi, ah, 'yon nga dahil blue parang mapapaisip ka, "Ano kayang lasa no'n?" 'Di ba kasi parang minsan lasang gamot 'yong mga gano'n. Kaya, ah, so far naman nagustuhan naman namin kaya ayun, isa rin 'yon sa, ah, tawag dito, maiisip ko talaga na memorable na food memory ko.
Mm. Oo, totoo. Oo.